Oye, ¿y qué técnicas de estudio te han funcionado mejor a ti y por qué?
Mm, bueno, las técnicas de estudio que me han s funcionado, han sido con más cosas, mm, visuales, con más partes visuales. Sí, soy más visual.
Ah, ¿sí? Eres visual. Ah, muy bien. A ver, cuéntame al respecto.
Bueno
¿Cuál es la técnica que más te ayudo?
la verdad que, más voy a irme por el tema de, ah, el aprender idiomas, ah, yo hablo japonés y coreano, y tuve que estudiar mucho tiempo ahí para poder aprenderlos.
Oh, muy bien. Qué fantástico. Sí, estoy segura. Guau, cuéntame más al respecto. <chuckles> ¿De verdad? No no suena que haya sido feo, <chuckles> suena como que te gusta mucho ah, okey, muy bien. Vale, eh, cuéntame más al respecto.
Ujú, ujú, ujú. Fue feo. <chuckles> <chuckles> Sí, sí, o sea o sea, fue difícil. <chuckles> Mm. Ah, bueno, las técnicas que usé yo personalmente ah, fue poner toda mi pared, todo mi cuarto, las 4 paredes de mi cuarto estaban llenas de sticky notes, ah, parecía un lugar de de loco, o sea, <chuckles> ah, sí.
Okey. Oh, guau. Ah, ya me imagino cómo voy, para verlas todo el tiempo.
Sí, sí, mis padres estaban
<chuckles>
"En serio, tu cuarto parece que aquí hay alguien que está mal de la cabeza", y yo: "Ah, gracias". <chuckles> <coughs>
<laughs> Guau. ¿Y y qué ponías en esas sticky notes? ¿Eran notas o era vocabulario, era todo el abecedario?
Ah. Vocabulario, símbolos, kanji, o sea, los ah, los kanjis japoneses son como los símbolos chinos, ah, con las letras
Ujú. Okey.
ah, japonesas. Entonces u usaba todo eso, ponía vocabularios, ponía gramática y tenía ahí todas las paredes, y cosa que si quería revisar algo, me ponía a ver la pared rápido, y
<chuckles> Guau, <chuckles> suena interesante.
todas las semanas me leía toda la pared entera, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, toda la pared. Ujú.
De verdad, uy qué buena técnica, y y de que se te pegó, se te pegó la información.